Ah, para sa'kin, ah, 'yung iniiwasan ko talaga yaong, ah, magkulang yung budget ko, 'no, at parang minsan, ah, dahil nagkukulang dahil dun sa mga sinasabi natin talaga na mga, ah, biglaang dating ng mga gastusin, at 'tsaka minsan yung mga luho din natin na minsan na i in nire-reward natin yung sarili natin na hindi naman pala naisama dun sa budget natin, 'no, na parang kunware, eh, na-stress ka sa araw na, 'to, na parang iniisip mo, deserve ko naman siguro ng kumain sa labas na hindi naman nakasulat sa budget. <chuckles>
Mhm. Mhm. Hmm, mm. Hmm. Tama, mm, tama, Ayan. Oo. Tama. Tama. Hmm. Hmm. Mhm. Ayan. <scoffs> Tama, tama ka d'yan, ako minsan guilt oo, minsan guilty tayo diyan, 'no, kasi iba yun, 'no, minsan gusto mo lang i-reward talaga 'yung sarili mo sak sak sa'kin, ano, eh, napansin ko, pupunta ka sa supermarket, tapos may mga three plus one or 1+1, ah, yung mga fifty percent off na, gan'yan, na sti 'pag dinala ko sa bahay namin, hindi ko naman pala siya nagagamit. So, minsan nasisira lang 'no, yung pagkain. So, dahil 1+1+2, toyo, plus suka, plus may ganito, dumami na ng dumami hindi mo nagamit, 'di ba, may mga, gano'n. So, sa'kin guilty guilty ako sa, gan'yan. 'Yun minsan pa nga damit, 50% off, ay makakatipid ako dito, 'yun pala trick lang nila, 'yun, 'di ba. So, napagastos ka, hindi mo naman kailangan, so, ako ayun iniiwasan ko na siya sa s dahil natuto na din ako, 'no, medyo tight na yung budget ko. Naglilista na 'ko, so, tutupad lang tayo dun sa lista natin, wala na dapat papasok hmm, ikaw? Hmm.
'Di ba, ikaw ba? Mm. <chuckles> Tama, oo. Mm. Oo, ah, sana yun. Hmm. Ayun. Tama, mm. Mm. Oo, oo. Sang-ayon. <chuckles> Oo. Mm. Mm, tama. Oo. Hmm. Ah, ah, <chuckles> tama, ano. Oo alam mo, isa din ako sa mga guilty na kapag, ah, tamad ako magluto, eh, talaga nagpapa-deliver na lang ako ng pagkain na parang mas dumodoble pa yung gastusin ko, 'no?
Mhm. Ah, oo. Tama.